Hallihallo, hallöchen, einen wunderschönen
Mhm. <chuckles> Hallihallo, hallöchen.
guten, äh, Nachmittag. Ist es bei euch Nachmittag, oder? Ah okay, gut, dann sind wir in der gleichen Zeitzone. <giggles>
Ja, genau. Entschuldigung? Ja, ist in in der gleichen Zeitzone, äh, Nachmittag schon gegessen und jetzt, äh, den Nachmittag überbrücken, gell?
Ja. Mhm. Ja. Wie geht's dir so?
Ja, ja. Ganz gut, heute Abend wollte ich eigentlich ins Kino gehen.
Ah, okay, was für 'n Film?
Überraschung, ich werde eingeladen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es gibt was zum zum Lachen, zum Weinen, was einen so emotional bisschen durchrüttelt. Hast du da irgendwelche Erlebnisse?
Überraschung? Ah, okay. Mhm. Ja, ist Ist das ist das quasi vom Kino, äh, vorgegeben oder ist das, äh, quasi einfach so, dass du, äh, dass du eingeladen wurdest und das offen ist? Weil bei uns gibt's, äh, so was, das nennt sich „Sneak Preview“ und, äh, da da gehe ich ganz gerne hin, äh, tatsächlich, weil man dann nicht weiß, was für 'n Film man za angezeigt bekommt.
Mhm. Ja. Ach so, so Blind Date mäßig. Ja. Ja, genau, als Überraschung. Ne, ne, ne, das ist ganz normal. Also, irgend 'n 'n Pa Paar Bekannte gehen s ins Kino. Ich war gerade jetzt bei denen zu Besuch und dann hieß es: „Oh, kommst du gerade mit, wenn du schon hier bist“ und
Ja, genau. Ah, okay. Mhm.
ich habe es auch versäumt nachzufragen: „Was gibt's eigentlich?“ Ich tappe einfach mit und lass lasse mich dann überraschen, genauso so wie du eigentlich dann ins Kino gehen würdest. Ich lasse mich dann jetzt überraschen, was es gibt.
Ah, okay. Mhm. Ja, ich muss ich bin aber seit, ähm, vor über 'nem Jahr nicht mehr do äh, ich war im Kino, aber nur in den USA mit meinem Freund, weil ich ich schaffe das irgendwie auch einfach nicht mehr ins Kino zu gehen. Ich habe, äh, so viel zu tun leider und das ist dann immer, ja, 'n bisschen schade.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Oh, ich war nie 'n großer Kinogänger, ha ich hatte mal 'ne Zeit, dann hat es mir gefallen, dann mal nicht, und ich bin mehr so mit Theater groß geworden. Aber mittlerweile so die diese ganze Film-Narrative haben sich ja sehr geändert. Sie sind ja wesentlich, es ist nicht mehr so dieses distante, abstrakte Kino, sondern es ist wirklich, äh, tja wie aus dem Leben gegriffen, gell, teilweise, je nachdem, was man sich anschaut.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, das stimmt. Hm, ja. Wobei würdest du sagen, dass die aktuellen Filme besser sind als die Filme, die es früher gab oder würdest du sagen, dass sie schlechter sind tendenziell?

Die was?
Die Jeans. Die Hosen.
Ach so, die die w die Jea die Hosen, ja.
Denim.
Aber wi wieso?
Geht es so bisschen in die Richtung, ne? Natürlich, hm, alle ziehen mal Jeans an, alles ist Jeans
Ja, ja, da aber aber das meine ich halt auch. Ja.
und es ist uniform und trotzdem fühlt man sich individuell, ja? Das ist so 'n bisschen mit diesen 30 Erdbeerjoghurts.
Ja. Ja, also ich sage auch immer, je mehr du versuchst, anders zu sein, desto mehr bist du wie alle anderen, und das stimmt, weil wenn du dir halt wirklich anguckst, diese ganzen zum Beispiel Teenager, die versuchen: „Ich bin anders, ich trage jetzt”, keine Ahnung, „ich trage jetzt Louis, ich trage jetzt das und das” und dann merkst du eigentlich: „Oh, alle um mich herum tragen ja genau das Gleiche“, <chuckles> so.
<chuckles>
Und ja, dass quasi Leute, die halt wirklich anders sind, die versuchen nicht anders zu sein. So, das ist
Die die die achten gar nicht so da drauf, die die lassen sich einfach laufen, gell?
Ja, weil man genau, genau ne, ne, das nicht, also, weil man macht sich nicht so die Gedanken darübe also, man weiß einfach, dass man anders ist, aber nicht, ähm
Man thematisiert das gar nicht so für sich selbst noch nicht mal so, gell?
Ja, genau, genau, man versucht nicht unbedingt anders zu sein, das meine ich halt damit.
Mhm, ist dann nicht so forciert, gell?
Genau, also man muss nicht unbedingt so individuell sein, weil man's halt ist, vielleicht mal so <chuckles> ganz blöd gesagt.
Aber, natürlich. Ja, ja, klar. Du brauchst keine du brauchst in dir keine Attribute zu suchen, die das dann irgendwie darstellen, sondern du bist so.
Untersch je genau. Ja, genau. Also du musst dich nicht so verkleiden, sondern, ja.
Ja. Genau. Ne, ne, und das äh, mhm, ja, Entschuldigung.
Es ist mir schon oft Ne, sage du ruhig.